Oo, oh, yan tulad niyan, lalo na po yung nabanggit ko na best friend ko talaga, may pagkakaton nakakaramdam po ako ng ano, yun naaalala ko na-mimiss ko yung samahan namin. Parang nalulula yung dibdib ko yung parang ganun nararamdaman ko. Ginagawa ko po parang kinukwento ko sa kanya na parang yan, i-me-message ko na parang, yan yung, "Be parang na-mimiss ko yung ganito natin." Pero nakakatuwa din na ganun din po yung balik niyang ano, ah, mensahe sa'kin na ganun din naalala niya. Kasi yung hanggang sa parang, nakakatuwa pag binabalikan namin, mas ninanamnam namin yung bawat sandali na ganun nga. Yung parang parehas kami, hindi lang pala ako yung nakakaalala doon. Hanggang sa parang binabalikan namin, kine pinagkukwentuhan namin ng paulit-ulit, ganyan hanggang sa parang na-ha-handle ko na yung emosyon ko. Kasi may times kung minsan ganun eh, pag naaalala ko yung isang bagay, yung nangyari, na-mi-miss ko, yung dibdib ko po talaga parang na-lulula talagang mapapa-chat ako ng di oras. Oo, parang ito lang po lately nangyari. Ayun yung parang ngayon chinat ko yung kaibigan ko naalala ko iba po kasing samahan namin eh. Sobrang solid talaga na matatawag ko, hindi lang po kasi siya basta kaibigan, tinuring ko na rin siyang kapatid, ganun. Kaya iba po yung parang pag naaalala ko na-mi-miss ko, mm.
Mhm. Oo. Mhm. Ay ganun. Oo. Hmm. Mhm. Hmm, nakakatuwa naman. Oo. At saka sa buhay 'no, parang meron at meron talagang kaibigan na talagang ano eh, kahit hindi man lang kayo magkausap minsan o kaya di ko nagkikita, parang solid pa rin 'no? Parang, ah, same pa rin parang ah, ah, parang ah, ano, parang yung ah, level is parang nagka-usap lang kayo kahapon kahit minsan ang haba hab kahit ilang buwan na kayong hindi nag-uusap ganun. Pero ano ha, ah, kung may isang bagay ka naman na gustong sabihin sa mga malalayong kaibigan mo, ano naman yun?
Tama. Totoo. Totoo, tama. Mm. Mm.

Ano minsan ano din, pag ganyan na feel ko na rin po yan, eh, yung parang isip ko parang parang ako lang lagi nakaka-alala parang ganon, hindi ba parang nakakahiya? Parang dumating ako sa point na ano ayaw ay parang ayoko naman na ako yung mag-aaya kasi minsan baka napipilitan na lang din sila, ganun kaya parang may one time meron akong, ah, isang ayun yung kapatid ko, parang kasi nakikita niya sinas nagkikim pala kuwento kasi ako sa kanya, eh. Parang pinayuhan niya rin ako na parang sabi niya sa akin, "Huwag naman ikaw yung lagi mag-aaya, yung parang mag-re-reach out na ganito ganyan kasi tulad niyan nag-aaya ka may times minsan walang sumasagot" Ganon. So parang hayaan mo din sila na ikaw na may yung hanapin, hindi parang ikaw yung laging humahanap-hanap parang ganon. Eh, kung sabagay nga no, kasi minsan dun ko makikita yung kung mahalaga pa ba ako, kung na mi-miss pa ba nila ako, ganon, sakin naiintindihan ko naman pero kasi kung minsan sakit po nung ano, eh, yung mag cha-chat ka tapos GC pa kayo ang dami niyo oo ang dami niyo dun tapos wala manlang sumasagot dahil nga din minsan magtatanong ako, "O guys ganyan, ano bang ganap? Ganto kasi weekends" Ganun wala ilang beses na ganon tapos kinaya ko sa mm.
Mhm. Oo. Mhm. Oo. <chuckles> Tapos se-seen ka lang? Totoo? Ah. <chuckles> Pero ba oo pero baka naman ano, mga mga pamilyado naman na kasi lahat ng kaibigan mo, hindi naman? Ah okey.
Yung iba po hindi naman, yung iba naman din parang katulad ko lang din na may mga partner lang din na ganyan na mga nag-tatrabaho ganon. Pero kasi siyempre ikaw isipin po natin online kahit papaano mabibigyan nila ng oras na sumagot pwede rin sabihin nilang next time yun, kaso wala po talaga nagre-response, ganon kaya sabi ko
Mhm. Yung alam mo <chuckles> Yung kulang nalang kuliglig nalang yung ano no, maririnig mo sa GC ninyo oo nga parang nakaka offend nga yun. <chuckles>
Mm. Oo, kaya ayun po kaya na-payuhan Totoo po kahit pa sabihin okey lang kung pass, next time, sige okey lang pero 'yong paano mag-reply, pero kasi wala talaga, walang nag-re-response maski isa ayun gano'n po yong nangyari.
M